Yani, şöyle, eee, buraya gelmeden bir altyapı, azıcık da olsa, altyapı kurmak, eee, gerçekten çok yararlı oldu. Çünkü, işte, bir markete gittiğimde mesela evet, bir markete gittiğimde yine birkaç kelimeyle kendimi ifade edebiliyor olurken buldum. Eee, ama tabii ki kurs hı hı.
Hı hı. Sıfırdan, başlamamış oldun tabii ki. I hı. Hani, sen o zaman, oraya taşınmadan önce biraz öğrendin aslında?
Evet, evet, evet. Taşınmadan böyle, kendimce, videolarla, uygulamalarla bir şeyler yaptım işte. Hani, kelime, kelime dağarcığımı <inhales> Motivasyonum
Hı hı. A! Harikaymış. Peki, motivasyonun ara, ara düşüyor mu? Yani, tamamıyla "Uf artık, hani, yordu beni artık bu dil, bu da neymiş böyle, artık sıkıldım." gibi veya, işte, mesela, kursa gitmemekten bahsettin, yoga yapıyorum dedin, ama, hani, belki daha ileri seviyede bir motivasyon düşüklüğü de olabilir.
Hı hı. <inhales> Yani, şöyle aslında, motivandü motivasyon düşüklüğünden ziyade, İspanyolca zor bir dil. Bazı kalıpları gerçekten zor bir dil. Orası beni böyle şey yapıyor. Hani, nasıl yapacağım ki ben bunu acaba, falan oluyorum yani. İşte, bazı böyle, geçmiş zaman çekimleri var, işte, değişik, eee, formlarda fiilleri vs. var. O yüzden, oralar beni biraz, hani "Yapabilir miyim ya?" bir, hani, umutsuzluğa düşürüyor ama sonra şey diyorum, "Tamam, diyorum yani, daha burada yenisin ve çok, çok başındasın. O yüzden, zaman ver kendine ve her şey zamanla olacak, yani. Her şey, bir anda olmuyor sonuçta." Hani ben şimdi hı hı.
Evet. Evet. Evet. I hı. I hı. I hı. Evet. Bence de, bu şekilde, hani, optimistik olmak en iyisi ve başaramayacağın bir şey de, kesinlikle değildir diye düşünüyorum. Bir de, şunu da merak ediyorum, aynı zamanda. Mesela, öğrenme sürecin, eee, işte, günlük, haftalık olarak nasıl takip ediyorsun? İşte, not tutmadır veya, işte, ilerlemeni takip ettiğin bir çizelge hazırlamışsındır. Eee, nasıl bir ilerleme kaydediyorsun veya nasıl onun, eee, onları tutuyorsun aklında?
<inhales> Sanırım. A, teşekkür ederim. Hı hı. Tabii. Nı Hı hı.

Yani, şöyle, zaten haftanın 2 günü kursa gidiyorum. Kursa gittiğimde, eee, hep not alıyorum. O notları her ders sonrası tekrar ediyorum. Eee, bu benim için, eee, güzel bir, emm, geri dönüşüm oluyor benim için, yani, o tekrar ettiklerimi unutmuyorum sonuçta. Onun dışında kendim, ııı, hani, haftanın belli günleri kendime ayırdığım zaman var. Orada da, işte, kendim evdeyken çalışıyorum. İşte, ne bileyim, bu bir kelime
Hı hı. Evet. Hı hı. Harika. Imm, evdeki çalışma durumun nasıldır? Mesela, bazı günler, ııı, işte, dinleme, bazı günler okuma veya, işte, eşinle konuşma saatin mi var? Bunu ayırıyor musun, böyle? İşte, çünkü genelde bu 5'e ayrılır ya, okuma, işte konuşma, dinleme vs. gibi.
Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani şöyle, yani şöyle, evet olabildiğince ona göre ilerlemeye çalışıyorum ama hepsini, beşini birden uygulayamıyorum. Sadece, mesela, eşimle bazı akşamlar 10 dakika pratik yapıyoruz. Konuşma pratiği sadece. İşte, ben kendim vakit bulduğumda o haftalık programıma göre, işte, eee, video izliyorum, mesela, 10 dakika alt yazılı. Orada da hem duymayı hem de okumayı pekiştirmek için.
Buna göre mi ilerliyorsun? Hı hı. Hı hı. Evet. Alt yazıda mı İspanyolca yoksa Türkçe altyazılı mı?
Yok. E, İspanyolca alt yazılı, tabii ki. Hani, hem de, eee, duyduğum
Evet, süper ama normalde eşinle İngilizce mi konuşuyorsun, normal konuşma diliniz?
Imm, e evet. Yani, şöyle, en başında biz İngilizce konuşmaya başladık. Genelde İngilizceydi ama şimdi birazcık, böyle, hani, İspanyolca serpiştirmeye çalışıyoruz konuşmamıza çünkü bu benim için gerekli ve, hani, ııı, önemli. Hı hı. Eee onun hı hı.
Hı hı. Aralara karıştırıyorsunuz. Evet. Hı hı. Kesinlikle, yani, orada yaşamaya karar verdiysen, değil mi? Muhakkak kullanman gerekecektir. Evet, sen şeylerden bahsediyordun, işte, nasıl ayırdığını onları günlük ya da haftalık olarak.
Evet, evet, evet. Evet, ke kesinlikle. Hı hı. Evet. Onun dışında, işte, kendim, hani, evde olduğumda videolardan, ııı, izleyerek çalışıyorum. İşte, bir tane kitabım var, böyle, roman gibi ama biraz da, hani, okul, ııı ilkokul seviyesinde bir kitap. Oradan, işte, bazen, hani, çok vaktim olmuyor genelde ama olabildiğince, işte, eee, kelimelere bakıyorum. Kelime kazanmaya çalışıyorum. Evet, hani, kelime genişletmeye çalışıyorum. Bunun dışında ııı, hı hı.
Evet. Hı hı. Kitap okumaya çalışıyorsun, evet. Evet, evet. Peki, bu kelimelere genellikle yöntemin şöyle mi? Mesela, o kelimeleri yine, hani, Türkçe'ye çevirerek mi bakıyorsun yoksa yine İspanyolca karşılığına mı bakarak, mesela, İspanyolca'dan İspanyolca'ya çevirerek mi anlamaya çalışıyorsun? Bu bu konuya yaklaşımın nedir? Genelde biliyorsun Türkçe çevirmeyi çok önermezler.
Hı hı. Evet.